À, bạn ơi, khi mà á, ưm, nghe đến cụm cân bằng công việc và cuộc sống nè, thì bạn có nghĩ ngay đến điều gì nhất hông? Thời gian á, năng lượng hay là cái cảm giác thỏa mãn nè?
Mình nghĩ là là nó ph nó nó sẽ cân bằng tất cả mọi thứ bạn ơi. Nhưng mà mình mình nghĩ cái thời gian bao giờ nó cũng là cái đầu tiên để mình cân nhắc tới. Ví dụ như là, ờ, giữa công việc hàng ngày mình sắp xếp, ờ, giữa công việc ở công ty như thế nào, rồi thì công việc ở ở nhà như thế nào. Đặc biệt là khi mà người cũng nếu mà có gia đình rồi ấy thì c cái cái việc cân bằng này nó sẽ, ờ, khó khăn hơn một xíu, tại vì nếu mà có con cái rồi hay là, ờ, có bố mẹ, ờ chẳng hạn như nếu mà bạn sống cùng bố mẹ thì cái việc cân bằng, ờ, thời gian cân bằng mình nghĩ là công việc đầu tiên là mình nên nên nên cân nhắc tới ở đây.
À, như vậy là theo bạn á, cân bằng là không chỉ chia 50/50, đúng hông? Hổng có lệch về bên nào nè, nhưng mà đôi khi là cuộc sống cũng, ờ, làm cho mình cảm thấy bị lệch nè, đúng hông? Nhưng mà mình vẫn nên thấy dễ chịu á và phải còn năng lượng để yêu thương gia đình, rồi để sống nữa nè. Vậy thì á theo bạn đi ha, thì đâu là cái dấu hiệu cho thấy là một người đang bị mất cân bằng đi?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, thực ra là mình the theo mình hiểu thì cái cân bằng, ờ ờ, giữa công việc và cuộc sống ở đây tức là cái công việc hàng ngày. Hàng ngày, chẳng hạn như bạn đi làm, thời gian đi làm từ sáng, từ sáu ví dụ như mình, mình đi làm từ 6:00 sáng tới, ờ, 5 chiều, thì chẳng hạn như cái quỹ thời gian mình dành cho công ty nó là quá nhiều, thì cái buổi tối á thì, ờ, làm sao để mà mình, ờ, mình cân bằng giữa cái việc mà mình dành thời gian cho như mình là cái dành thời gian cho vợ con. Ờ, cho cho con, ơ, đi học, rồi thì đón con về rồi thì, ờ, ờ, cả cả nhà cùng, ờ ờ, ăn tối, ờ, thì để làm sao mà quây quần với nhau, để dành dành thời gian để mà chia sẻ những cái tâm sự với nhau buổi tối á. Tức là cái sự cân bằng thời gian giữa công việc và thời gian dành cho gia đình á, thì mình thấy nó là một trong những cái mà mà mình cần nên quan tâm ở đây.
À, vậy thì á đối với những người mà làm việc văn phòng như bạn, đúng hông? Đi làm từ sáng đến chiều nè thì dành thời gian cho gia đình buổi tối á là cái sự cân bằng tốt nhất. Vậy mất cân bằng thì sao ha? Ví dụ như là, ừm, đã từng có những người đó bạn, làm việc liên tục mà hơn 10 tiếng mỗi ngày luôn, ăn cơm ngay tại bàn luôn nè, thì đó, bạn nghĩ ra coi, thì họ có đang mất kết nối với chính mình hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình ờ. Đúng rồi, đúng rồi, mình Mình cũng, ơ, đã từng rơi vào một cái khoảng thời gian như vậy, tức là công việc ở ch ở c công ty nó quá nhiều thì đ nhiều lúc mình vẫn mang những cũng những cái những cái bản báo cáo về. Buổi tối mình vẫn ờ, sau khi mình ăn cơm xong, ờ, bình thường là mình sẽ dạy con mình học, nhưng mà hôm đó mình phải, ờ, cắm đầu để làm báo cáo để mà kịp deadline để mà kịp cái tiến độ, để nạp nộp báo cáo cho sếp cho nên là mình cũng đã từng rơi vào những cái trường hợp như vậy. Thì thường là mình sẽ, ờ, sẽ sẽ phải làm việc nhiều hơn bình thường. Và cái việc cái và cái việc cân bằng giữa thời gian cho công việc và gia đình nó sẽ bị ảnh hưởng giống như bạn nói như vậy đó. Thì những cái lúc như vậy thì cũng khá là căng thẳng.
Đúng rồi. À, đúng rồi, chính xác luôn ha. Đúng rồi đó, mất cân bằng á chắc là hổng chỉ là thiếu ngủ đâu mà còn thiếu thời gian cho gia đình nè, thậm chí là có thể là thiếu thời gian mà sống cho chính mình, đúng hông bạn? Vậy thì á, nếu mà xét riêng về Việt Nam mình thôi đi ha, thì cái văn hóa OT nè, làm việc ngoài giờ đó bạn, làm việc đến khuya luôn á, rồi Tết thì cũng phải là về với họ hàng, đúng hông? Bạn thấy coi cái áp lực nào là khó cân bằng nhất với bạn nè?
Ừm. Đúng rồi bạn ơi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ, thực thực ra là những cái công việc mà liên quan đến công việc hàng ngày ấy thì, à, mình th thực bình thường mình sẽ lên kế hoạch trước. Còn còn những cái dịp mà lễ tết thì nó là những cái những những cái dịp mà mọi người đều đều đều biết hết rồi, cho nên là những cái những cái dịp như vậy mình đều phải lên một kế hoạch r rất là chi tiết và rất là xa rồi. Nhưng mà mình theo mình nghĩ là cái việc cân bằng hàng ngày á thì nó sẽ, a, mang tính chất là bị động hơn cái việc mà mình sẽ cân bằng cái thời gian của dịp lễ như bạn nói. Thì chẳng chẳng hạn như hàng ngày, ờ, như mình thì mình, ờ, sẽ dậy sáng dậy sớm từ lúc, ờ dậy sớm một chút rồi mình có thể là mình, à, l làm tập thể dục, à, sau đó mình nhâm nhi một tách cà phê. Sau đó mình chở con mình đi học, ờ, rồi sau đó thì mình sẽ h làm nh lên kế hoạch, ờ, cho công việc ở công ty, mình sẽ làm những cái công việc ở công ty. Xong thì buổi chiều thì mình về mình sẽ đón con, rồi thì mình sẽ nấu ăn cùng vợ, rồi mình sẽ cân bằng hàng ngày. đợt đó là những cái mà mình mình thường mình sẽ sẽ ví dụ như công việc mình sẽ lên kế hoạch từ buổi sáng hôm nay mình sẽ làm gì, làm gì, làm gì. Còn những công việc đời thường hàng ngày á thì nó sẽ diễn ra hàng ngày rồi, thì đâu đó như mình nói là nếu mà hôm nào đó mình phải làm báo cáo thêm hoặc là có những công việc thêm ở công ty hoặc là làm OT như bạn nói thì thì nó sẽ nó nó sẽ tức là nó sẽ phạm vào cái th quỹ thời gian dành cho gia đình của mình. Thì thì, ờ, cái cái cái đó là cái mà mình bất khả kháng và mình tức là mình mình nói theo, kiểu là, mình sẽ bị động hơn. Cho cho cho lên nà cho nên là những cái dịp tết á thì mình sẽ có có cái kế hoạch tức là mình lên kế hoạch từ trước đó vài tháng rồi, ờ, Tết mình sẽ, à, về nhà mình sẽ đi bằng phương tiện gì, rồi thì mình sẽ làm gì, đi đâu và thăm ai thì mình đều phải lên kế hoạch từ trước hết. Cho nên mình nghĩ là những cái công việc hàng ngày
ừm. À.
Để mà cân bằng với lại cái mà tức là cân bằng giữa công việc và cuộc sống á, thì hàng ngày thì mình sẽ sẽ sẽ sẽ bị động hơn ở cái việc mà mình mình cân bằng cái thời gian cái dịp Tết.
À, mình hiểu rồi. A, vậy là bạn cũng là một người rất là có kỷ luật, đúng hông? Có kế hoạch riêng nè, à, sáng dậy á thì vẫn phải đi tập ta thể dục, rồi dành thời gian cho bản thân á, sau đó là cũng có dành thời gian cho gia đình, đúng hông? Có đưa con đi học rồi mới đi làm nè, rồi chiều đi làm về là vẫn đi đứng đưa đưa đưa đón con, đúng hông? Rất là dành thời gian cho gia đình luôn ha. Và đúng là s cũng sẽ có đôi lúc đó bạn, có thêm những cái chuyện mà bất khả kháng mình không thể nào mà xoay xở kịp, như là những cái công việc mà phải OT, có thể là đến đêm luôn, đúng hông? Rồi sáng dậy vẫn phải đi làm tiếp, chưa có dành kịp thời gian cho gia đình, à, nhưng mà là Tết á thì bạn cũng đã có kế hoạch trước rồi. Bạn có vẻ là một người rất là vừa hết lòng với công việc á, mà vẫn hết lòng với gia đình nè, có kế hoạch rõ ràng nè ha. Ừm, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Cảm ơn bạn. Ừ. Ừm. Thì thường thì thường mình mình là người r rất là hay l hay lên kế hoạch hàng ngày, chẳng hạn như vào đầu m mỗi buổi sáng từ khi trước khi tới công ty mình sẽ m ờ, mình sẽ gạch ra những cái gạch đầu dòng, à, hôm nay <sniffs> có những công việc gì mình phải làm xong hoặc là những cái kế hoạch của của tuần mình đều lên kế hoạch rất là rõ ràng. Kể cả những công việc, à, những cái kế hoạch liên quan đến, a, sinh hoạt của gia đình, chẳng hạn như, ờ, có thể là m một tháng hay một tuần đi đâu, hoặc là gia đình tụ họp ở với ai, những cái những cái cuộc họp lớn, ờ, với m mọi người khác thì mình đều lên đều lên kế hoạch trước. Và đặc biệt là những cái dịp lễ lễ Tết, ờ, giống như bạn nói hồi nãy là mình bắt buộc phải lên kế hoạch từ c cách đó một thời gian khá là lâu. Mình thường là mình là người rất là thích lên kế hoạch như vậy.
À, cái thói quen mà lên kế hoạch của bạn á, rất là hay luôn á. Đó là một cái thói quen siêu tốt luôn nè. Nhưng mà có bao giờ bạn nghĩ ha, nếu mà người khác á, thấy bạn cứ làm được như vậy hoài nè, thì họ có kỳ vọng mà bạn cứ giữ cái nhịp đó mãi hông? Ví dụ như là, mỗi ngày á, bạn đến văn phòng đúng một cái giờ nào đó, nhưng mà có một hôm bạn đến trễ đi, rồi có thể là sếp ngạc nhiên nè, đồng nghiệp hỏi, đúng hông? Ừm. Rồi mình cũng làm nhiều việc hơn mọi người nữa thì có bao giờ mà mọi người cảm thấy là bạn, ơ, phải đó là những cái nhiệm vụ hay trách nhiệm của bạn hông?
Ừm. Ừm. Ừm. À, không, ừm. Thực ra thì mình cũng không đến đến đến đến nỗi là tức là mình phải theo một cái mà nó khá là, giống như kiểu, ừ, là là theo một cái lịch chi tiết như vậy. Tức là, cái đặc thù công việc của mình là là là mình không phải là, à, mình làm công ăn lương theo thời gian mà mình làm theo công việc. À, tức là, buổi sáng là không nhất thiết mình phải tới văn phòng lúc 8:00, tức là, mình làm m làm về bên sale á, thì có thể là buổi sáng mình có thể là vẫn đi h gặp khách hàng trước. Nhưng mà cái cái cái cái list làm việc của mình là trong một ngày là mình tới, chẳng hạn như, khoảng 4:00 chiều, khi mà bộ bốn giờ chiều khi mà chuẩn bị tan sở ấy, thì mình phải nhìn lại, à, cái list này còn công việc gì không để mình làm cho nó xong để khoảng 5:00 chiều mình mình về. Tức là, mình sẽ không máy móc, theo kiểu là, ờ, mình phải tới công ty lúc đúng 7:00 mình phải làm cái này cái kia. Tức là, mình sẽ quản lý theo cái cái khối lượng công việc thay vì là thời gian như như bạn nghĩ.
À. À, à. À, vậy là mình là làm việc theo khối lượng công việc, đúng hông? Mình cũng khá là linh hoạt về thời gian, đúng hông? Hèn gì mà bạn có những cái suy nghĩ rất là hay á về thời gian làm việc nè, cũng như là có thể là lên kế hoạch vừa cho gia đình, vừa cho công việc OK luôn ha. Nhưng mà nha, ờ, mình thấy là bạn cũng có một cái cuộc sống khá là cân bằng đó chứ, đúng hông? Vậy thì á, nếu như mà có một người nào đó đang cảm thấy kiệt sức nè, thì bạn có thể chia sẻ những cái chiến lược mà cụ thể của bạn hông để mà áp dụng ngay từ tuần tới nè, hoặc là áp dụng ngay hôm nay luôn cho những người khác mà không có được như bạn đó?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thực ra là mình nghĩ là, à, ờ, mình là khá mình là khá may mắn tại vì mình có một cái công việc là nó công việc văn phòng với thời gian nó cũng khá là cố định. Tức là như mình nói là mình khoảng 6:00 sáng, tại vì nhà mình khá là khá là xa công ty ấy, thì mình đâu đó mình chạy xe Honda mất khoảng 1 tiếng đồng hồ từ từ 6:00-7:00, công ty thường là 7:00 vô làm việc. Thì thì chiều là khoảng 5:00 là tan sở. Thì tức là cái công việc văn phòng thì cái cái thời gian như vậy thì mình sẽ dễ sẽ sẽ dễ điều chỉnh hơn so với những người khác. Đặc biệt là những người mà phải làm ca kíp và xoay đổi liên tục ấy, thì đâu đó là nó sẽ rất là khó, rất là ảnh hưởng đến cái việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhưng mà cái lời khuyên của mình cho những cái những cái bạn mà đang có, tức là bị rơi vào cái cái cái việc mà giữa công việc với lại, ờ, cuộc sống nó không được cân bằng ấy, thì mình nghĩ là, ờ, mọi người nên xem lại cái cái
Đúng rồi. Ừm. À. Đúng rồi, chính xác luôn nè!
Cái thực tế của mình, tức là cái công việc mình đang làm, với lại cái cái cái những những những cái công việc hàng ngày cuộc sống của mình ấy, thì có nó có ảnh hưởng t tới tới nhau như thế nào? Hoặc là cần thiết là mình có thể là thay đổi công việc. Nhưng mà cái cốt lõi ở đây mình vẫn đặt ra lời khuyên cho mọi người, tức là mọi việc mình đều phải lên kế hoạch trước. Giống giống như mình nói là, ờ, k kế hoạch hàng ngày, và xa hơn nữa là kế hoạch hàng tuần, và xa hơn nữa là hàng tháng, hàng quý, có thể là hàng năm này qua năm khác. Cho nên là cái việc mà đặt ra kế hoạch hàng ngày là cái cái cái cái việc là mình khuyên các bạn là nên làm, rất là quan trọng. Đối với mình là như vậy.
Ừm. À. Đúng rồi, lên kế hoạch, ừm. À, cái lời khuyên này rất là hay luôn á. Vậy là lời khuyên đầu tiên của bạn á, chính là phải, a, tự mà, ừm, ừm, sắp xếp được công việc của mình, đúng hông? Ờm, kiểu mà, tự lượng sức mình coi công việc của mình sao để mà sắp xếp cái nó hợp lý nè, và sau đó là phải đặt ra một cái kế hoạch cho bản thân, có thể là hàng tuần, đúng hông? Hàng ngày luôn và hàng tháng nè, càng càng nhiều càng được, đúng hông? Đúng rồi, lời khuyên của bạn, ờ, nghe đơn giản ha, nhưng mà lại rất là thực tế luôn á. Vậy thì bạn có một cái, a, khung hay là một cái mẫu mà, ừm, để mà lên kế hoạch nào để mà người nghe có thể là tự làm theo mỗi tuần hông? Cho nó dễ hơn nè, đơn giản hơn và chi tiết hơn nữa nè?
Kế hoạch này rồi, sắp xếp, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ thì, à, nếu mà lên kế hoạch thì mình sẽ sẽ chia ra làm 3 hạng mục. Tức là thứ nhất là liên quan đến thời gian, thời gian tức là mình như mình nói là mình phải cân bằng giữa thời gian, giữa công việc với công việc gia đình. Cái thứ hai thứ hai nữa là liên quan đến tài chính, và thứ ba nữa liên quan đến những cái, ơ, ờ, vấn đề liên quan đến cái những cái, a, tức là những cái những cái mục tiêu xa hơn. Đó, chẳng hạn như là mình n muốn muốn nói là chẳng hạn như chẳng hạn như mình kế hoạch là sắp tới là mình, à khoảng 1 quý sau là mình muốn đổi xe khác chẳng hạn. Đó thì, ờ, thì trong trong vòng 1 quý đó thì mình phải lên kế hoạch chi tiết, ờ, ờ, liên quan đến thời gian công việc như thế nào, rồi những cái khoản chi tiêu như thế nào cho nó đầy đủ, hoặc là tới t tới đó mình sẽ có những khoản đó mình làm. Và và tiếp theo là, ờ, mình đến để mình để mình đạt được cái đó như thế nào? Và cái xe cũ của mình, mình đổi như thế nào? Xe mới mình phải chuẩn bị như thế nào? Thì đó, mình đều phải lên kế hoạch trước, thì thì thì thường ấy, nên là nó sẽ chi tiết trong có 3 hạng mục như vậy. Và cái việc mà mình mình khoảng à, ví dụ như một một tuần ấy, thì mình review lại cái hoặc là 1 quý, à, hoặc là hoặc là 1 tháng mình sẽ review lại cái cái mà mình đã làm nó đã đúng cái lộ trình mình kế hoạch chưa? Thì cái cái cái cách quan trọng là mình phải lên kế hoạch càng chi tiết càng tốt. Như mình là mình thường thường là mình sẽ lên kế hoạch, ờ, hàng ngày, tức là cái công việc hàng ngày mình làm, mình hoàn thành mục tiêu á, thì nó sẽ đâu đó, nó sẽ kéo theo công việc hàng tuần, nó cũng đi theo một cái lộ trình như vậy. Còn chẳng hạn như hàng ngày mà bạn, ờ, bạn không đạt được cái mục tiêu hàng ngày của bạn á, thì đâu đó nó sẽ bị, ờ, giống kiểu, bị xếp chồng đến ngày thứ 2, thì càng ngày thì càng ngày cái mục tiêu của mình thì nó đặng càng ngày nó nó càng bị cản trở. Cho nên là cái mà mình mình muốn nói là kế hoạch càng chi tiết càng tốt. Và hôm nay chẳng hạn, mình không có có hoàn thành được cái cái mục tiêu của của ngày hôm nay, thì ngày mai mình sẽ phải làm cố gắng hơn nữa để mình, ờ, làm xong mục tiêu của 2 ngày đó, chứ không đ mình không để chồng chồng xếp lên nhau quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu lâu dài. Ừm.
Ờ, thời gian thì À. À. Đúng rồi. À, mình hiểu ý bạn rồi. Rồi như vậy là sẽ có 3 cái, a, tiêu chí chính, đúng hông? Đầu tiên á, là thời gian nè, rồi sau đó là cũng phải để ý đến cái tài chính của bản thân và cuối cùng là mục tiêu sắp tới, đúng hông? Và á, là phải review lại cái, a, kế hoạch của mình, có thể là hàng ngày hoặc là hàng tuần, có thể là hàng tháng, đúng hông? Rồi, cách của bạn rất là hay nha, cũng rất là chi tiết luôn đó. Nhưng mà nếu mà được chọn đi, một cái thói quen nhỏ nhất thôi, nhưng mà bạn thấy á, là hiệu quả nhất để mà giữ cân bằng nè, thì bạn sẽ chọn cái gì? Ví dụ như là tắt thông báo điện thoại sau khi đi làm về hay là, ừm, làm cái hoạt động gì đó để mà tối ngủ ngon hơn chẳng hạn? Hoặc là trong tuần á, ưm, bạn muốn có một cái ngày nào đó chỉ dành thời gian cho gia đình thôi, không có công việc hay là bất kỳ thứ gì khác, phải hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, ờ, mình mình có đó, mình cũng r rất hay thường làm như vậy, tại vì đặc biệt là những dịp cuối tuần. Thì thường là mình làm bên sale á thì, ờ, cũng có khá là nhiều cái tệp khách hàng ở bên ngoài ấy thì thường người ta sẽ hay, ờ, gọi điện cho mình hay là hay là vào những cái khoảng th thời gian mà ngoài công việc, chẳng hạn như buổi tối chẳng hạn. Thì thường là mình sẽ, ờ buổi tối thì thường thì mình sẽ mình cũng cũng cũng sẽ phải tắt điện thoại nhưng mà cũng không hoàn toàn. Thực ra thực ra là nếu mà hôm nào có công việc quan trọng thì mình vẫn phải vẫn phải để điện thoại. Nhưng mà tr đặc biệt là những cái dịp cuối tuần ấy, thường là mình làm từ thứ Hai đến thứ Sáu thì khoảng, ờ, tối thứ Sáu là là, ờ, tối thứ Sáu thì thường mình vẫn sẽ để điện thoại, mình sẽ có những cái, ơ, cuộc, ờ, nói chuyện với khách hàng. Ví dụ mình sẽ vẫn đưa ra được cái, ơ, cái tức là, mình vẫn đưa ra được một cái khoảng thời gian để mà phục vụ khách hàng. Còn đặc biệt là khi mà bước sang ngày Chủ nhật với lại ngày ngày, ờ, thứ Bảy á thì thường là mình sẽ tắt điện thoại, giống như giống như bạn nói, mình sẽ tắt điện thoại. Mình sẽ dành thêm thời gian
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. À, ý là mình cũng sẽ có, à, tắt điện thoại, đúng hông? Có tắt bớt thông báo đi thôi nhưng mà không có hoàn toàn ngắt kết nối với công việc luôn nè. Thật ra là cũng khá là hay, có thể là như vậy khả thi hơn là mình tắt hoàn toàn hay là ngắt kết nối hoàn toàn với công việc ha. Ừm, vậy thì á đúng rồi. Vậy thì bạn ừm.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Bởi vì là ngoài bởi vì bởi vì là ngoài vấn đề khách hàng này mình còn có rất nhiều những cái, ờ, những cái cuộc gọi liên quan đến, ờ, đến nhân nhân viên trong công ty rồi thì những cái vấn đề kh những cuộc gọi khẩn cấp từ chẳng hạn như các bạn đồng nghiệp khác cần hỗ trợ cái này cái kia. Hoặc là sếp mình gọi thì đâu đó mình vẫn phải để những cái, ờ, những những những cái kh cái khoảng thời gian để mà dành cho những cái cuộc gọi như vậy.
À, công việc của mình không có yêu cầu về thời gian nhưng mà cũng khá là yêu cầu về khối lượng công việc ha. Hổng có mà dứt hẳn được trong một ngày nào đó trong tuần ha. Rồi, cảm, à bạn có muốn gửi thêm lời nhắn gì hông? Nếu không á mình thì mình rất là cảm ơn bạn vì những cái chia sẻ chân thật á về, ơ, việc cân bằng công việc và cuộc sống của ngày hôm nay nè.
Thế thì khó thật. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, mình mình thì mình cũng, ờ, h nãy giờ thì mình cũng chia sẻ với các bạn rất nhiều liên quan đến, ờ, cân bằng công việc và cuộc sống và đặc biệt là cái thói quen lên, ơ, kế hoạch, ờ, công việc cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như hàng ngày, hàng tuần và xa hơn nữa là hàng tháng, hàng quý và đưa ra những cái mục tiêu, ờ, ngắn hạn cũng như dài hạn để làm sao mình đạt được cái mục tiêu của mình. Thì hôm nay mình cũng rất vui được chia sẻ với bạn, ờ, ờ, về, ờ, công việc và cuộc sống như thế này, mình hy vọng là lần sau mình có cơ hội được được chuyện với bạn, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này. Mình cảm ơn bạn rất nhiều nhá bạn nhá!
Đúng rồi. À, mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Đúng là cân bằng á không phải là cái đích đến nào đó ha, mà là một hành trình nè. Rồi, hy vọng là sau buổi hôm nay á, mỗi người chúng ta ai cũng có thể là cân bằng cuộc sống của mình tốt nè. Chào bạn nha!
Ừm. Ô kê, chào bạn! Cảm ơn bạn nhá, bye bye!
À, không có gì nè.